Anladım. Peki, bu bahsettiğiniz tapas için ya da, az önce çok gezmeyi sevdiğinizi söylemiştiniz. Tapas ya da, bu domates soslu, zeytinyağlı Akdeniz yemekleri için, hani, ne yapabilirsiniz? Bir sınırınız var mı? Mesela, yine, onun için sadece sırf yemek için, mesela, bir gezi düzenleyebilir misiniz kendinize?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Yani, gurme seyahati aslında yapabilirim. Yani, çok çünkü, evet, evet. Yani, böyle, gerçekten ama araya da mutlaka, hani, hem gezmenin arasında mutlaka turistik bir şey eklemem gerekiyor tabii ki de. Ben ç tabii, müze gezmeyi de çok seviyorum, ya, biraz sanatla da ilgim var ama zaten gittiğim yerlerde, falan, mesela, işte, geçen sene, böyle, eee, Fransa'nın Atlantik kıyılarında birkaç şehir gezmiştim. Orada da güzel mesela bahsettiğim sokak lezzetleri gibi ilginç yemekler vardı. Ha, İspanya gibi olmasa da. Hı hı.
O kadar seviyorsanız, yani. <chuckles> Valla güzelmiş. Tabii ki, tabii ki. Bu arada Fransa demişken Fransa demişken ben geçenlerde, yine, böyle, mutfakla alakalı bir belgesel izliyordum ve Fransa'daki çoğu kişinin kurbağa bacağı yediğini gördüm. Siz öyle bir şey denediniz mi?
Hı hı. Hımm. Yani, kurbağa bacağı yemedim tabii ki de. Birazcık o konularda sınırlarım var diyebilirim. Sokak lezzetleri konusunda, it atıyorum, iş <chuckles> birkaç hafta önce şey tarafındaydım, eee, s ne oluyor, Güney Fransa, Côte d’Azur tarafındaydım, Cannes, Nice, işte, Èze, falan. Oraları yine yemek peşinde geziyordum, falan. Orada ama, mesela, o bölgede şeyler çok meşhur, yine, deniz ürünleri güzel ama, eee, enteresan, böyle, balıkları işte kafalarıyla, falan, pişirip bi Cenova'da, falan, böyle, işte patates kızartmasını Hollanda'da yaptıkları gibi içinde türlü türlü, böyle, deniz ürünlerini kızartıp, böyle, hani, sokak lezzeti olarak veriyorlar ve o bölgede mesela en güzel şeylerden bir tanesi de, işte, Focaccia'yla eee, Pesto sosu, mesela. Bunu da sokakta, hani, bulup yiyebiliyorsunuz çok güzel ama, hani, ben, mesela, hani, Fransa'nın güney tarafına, Èze tarafına gittikçe restoranlarda olan, sokakta satılan, mesela, salyangoz kısmına giremiyorum. O kadar da, ııı, sınırlarım var. Evet, o orada duruyorum.
<chuckles> Evet bu konuda sınırınız olması iyi. <chuckles> Yemek peşinde. <chuckles> O! A, çok iyi. O z evet salyangozu da duymuştum. Peki